¿Qué onda? Oye, me me gustaría poder externarte una pequeña situación en la que, pues, a veces me siento como un poquito como congelado, atrapado y y realmente, pues como que no me deja a veces ni dormir por porque estoy como con muchas ganas de digamos de de mantener cierta cierto proyecto que estaba como desempeñando en redes, pero pues, este, me ha faltado también como constancia quizás o inspiración para poder seguirlo y y te cuento un poquito, este, cómo cómo iba como las cosas. Me estaba como enfocando como a como as como a recomendaciones de cine, por así decirlo, pero lo recomendaba de un modo donde yo no dijera nada, ¿no?, sino que tomaba escenas en o secuencias de películas que me gustaran mucho, sobre todo de cine de terror japonés, y yo las ponía como a disposición de como a la gente, ¿no?, de: "Si te gusta lo que estás viendo pues igual y te conviene re buscar la película", ¿no?, entonces subí estos pequeños recortes a a a plataformas como TikTok y Reels y más o menos estaba yéndole bien a unos que sí, otros que no, pero debo admitir que ya tiene un ratito que que no que no veo como que no me he dado la oportunidad de volver a subir 1 de estos pequeños recortes que que me gustaba hacer.
Ajá. Okey. Ujú. Okey. Ah. Okey. Pues. Ajá. Okey, entiendo, entonces como que iba un poco bien y todo, pero como dices que suena como que te estaba faltando esta inspiración o esta motivación como para poder seguir y, comentas que es más que nada subir contenido de películas de terror japonesas, ¿verdad? O sea, ¿tú ya es como cortar estas piezas o estas partes de las escenas, irlas subiendo y como causar esa intriga o ese interés en las personas para que te empiecen a seguir?
Pues sí, justamente eh, la idea como de yo veía como que en TikTok hay mucho contenido de cine pero como que están realmente más enfocados como a reseñas, como a críticas o como a edits con música, ¿no? Entonces eso a mí se me hacía como como el no mostrar la película en sí y creo que es lo que hacía falta según yo. De, pues qué bueno que te gustó la película, ¿no? Pero pues, ¿dónde están las escenas? ¿Cómo cómo es lo que realmente atrae? Entonces me surgió esta idea de de tomar películas que era como fácil quizás de encontrar. Y y hacía como s recortes de partes como principio, final o partes como centrales, que se hicieran como interesantes según yo. Entonces las subía, sí así sin ningún tipo de de guion o de sonido extra.
Ujú. Ajá.
Y pues eh, logré unas cuantas visualizaciones en algunos cuantos videos, pero digamos que empecé a hacerlo como diario, así de ver una película diario, hacer el recorte diario y subirlo. Pero llegó un punto donde como que no encontré tanta motivación para seguir haciéndolo y pero me gustaría hacerlo, ¿sabes?, y es un poco raro.
Mm. Sí, claro, puedes tener los 2 sentimientos a la vez, es muy, pues, es es algo común, ¿no? Y es es muy válido porque, pues, obviamente tienes la motivación porque tuvo resultado, pero a veces también la práctica o hacerlo, pues, no es tan fácil, ¿no? Ver una película diaria, pues tampoco es tan fácil o a lo mejor no sé si tengas todo el tiempo. O sea, ahorita ya no lo estás haciendo como para entender un poquito el contexto, pero es algo que quieres retomar, pero te falta la inspiración o la motivación, ¿cierto?
Sí, sabe está Sí, eh, ahorita ya tiene quizás unos 2 meses que no tocó, digamos, la cuenta. Este, y antes era como que me me dejaba como las noches, quizás, que eran momentos más tranquilos, donde no hay tanta no hay tanto como ruido externo, que me daba como tiempo de de ver las películas, quizás ir anotando los momentos que yo quería recortar, pero últimamente he gastado el tiempo que se hacen otro tipo de actividades como
Okey. Ajá. Mm, ujú.
como leer un libro o jugar algún videojuego, como que me estoy como que según yo digo, ahorita no es el momento y tomo otra actividad, ¿no? Pero parece ser que nunca es el momento indicado.
Mm, ya. O sea, como que solo es un círculo vicioso de si quiero, ahorita no es el momento y si quiero, ahorita no es el momento, ¿no? Ahorita, digamos, como para entender un poquito más tu contexto, ¿cuánto tiempo, este, y con qué frecuencia podrías practicarlo ahorita? Sabíamos que todo se alineó y sí se va a poder hacer. Este, realmente, ¿con cuánto tiempo, este, le podrías dedicar, algo que sea factible, o sea, seguiría siendo todos los días, sería un día sí, un día no, nomás los fines de semana? O sea, ¿qué crees que que tú pienses y digas: "Okey, esto sí es algo que puedo lograr"?
Exacto. Pues fíjate que ahorita estoy en un momento de mi vida donde tengo mucho tiempo libre, debo decirlo, este, ya acabé como mi etapa universitaria, nada más me dedico como a entregar avances de tesis cada cierto tiempo y y pues el trabajo pues es algo intermitente, a veces lo hago s en un día sí, otro día no, entonces, digamos que tengo mucho tiempo libre, eh, debo admitir también que las mañanas es un momento donde tengo mucho tiempo, donde realmente no hago nada, entonces muy probablemente en las mañanas entre semana podría como dedicarle un poquito de tiempo si es que, pues me levanto, digamos, con las ganas, porque me cuesta un poquito las mañanas, aparte que es como cuando más ruido hay alrededor mío, eh, que la construcción, que los vecinos, que la familia, entonces me costaría quizás un poquito concentrarme, ¿no?, y y pues a lo pero a lo mejor también es una excusa que que me estoy poniendo.
Eh. Oh, sí entonces, bueno, el tiempo que tienen más es en las mañanas, pero hay cosas que a lo mejor como el ruido, las personas y también como que pues no sabes 100% si lo quieres hacer o no, ¿no?, bueno, o sea, sí sabes que lo quieres hacer pero como que te falta esta motivación y normalmente, ¿qué es lo que te suele detener?, o sea, crees que ahí que no tienes como esta inspiración, no tienes ideas, el tiempo, bueno ya me dijiste que ese pues, como tal no es un impedimento.
Ajá.
Pero también puede ser a lo mejor la energía, que tengas alguna autocrítica, o a lo mejor crítica externa de tu familia.
Pues, digamos que en cuanto a críticas son proyectos que procuro como que no tengan que ver como nada, digamos con mi voz o o que yo salga a cámara simplemente es como partes de la película, entonces digamos que tampoco es como que se pueda decir mucho de ese apartado, pero, este, digamos que quizás yo siento personalmente que mis habilidades, digamos de
Ujú, okey.
quizás de de como de captar los momentos importantes o momentos llamativos o las de la edición podría quizás ser no la adecuada, ah, eh, siento que quizás por ese lado también siento que como que mis habilidades, digamos, de edición o de darle un buen formato a este tipo de de contenido quizás también es lo que me hace muchas veces pensar que: "Ay, qué flojera", ¿no?, porque tengo que tengo que buscar, este, algunos plugins o tengo que que ver que mi computadora no explote para el programa de edición o o o cosillas así.
Ujù. Ah. Sí. Claro, entonces como que está este impedimento a lo mejor de los recursos, eh, o las habilidades, ¿no?, que que te bueno, tú dices que es como un impedimento, ¿no?, y bueno, para a lo mejor, este, ya cerrar y a lo mejor sí darte como un consejito, a lo mejor más hacia tu contexto, cuéntame, ¿hay algún momento o algún lugar o a lo mejor personas que te ayudan a inspirarte más?, o sea, como que t mas, ó sea, cuando estoy aquí o cuando normalmente es esta hora del día o cuando estoy con esta persona, ¿me motivo más, me dan más ganas o o eso no influye?
Pues, creo que en cuanto a personas casi no porque, pues, la verdad es que soy ñoñazo, ¿no?, entonces, muchas veces el cine que veo es como un poquito, digamos desconocido, entonces, es como difícil poder como externarlo, ¿no?, porque muchas veces hablo de eso y es como: "Ah, sí que padre que chido", ¿no?, entonces, como que a veces mejor me lo guardo, y en cuanto a lugares, debo admitir que me gusta mucho digamos, o sea, mi cuarto está padre porque tengo una ventana que me deja ver como el cielo nocturno, entonces, en las noches pues, puedo ver o la luna las estrellas como de manera directa, y quizás esos momentos sí me hacen como muy adecuados para sentarme digamos a a trabajar de noche y creo que podría también aprovecharlos ya que tengo como mucho tiempo libre, tampoco me levanto tan temprano, entonces, digamos que tengo libertad de horario un poquito holgada.
<chuckles> Okey. Especifi Ajá. Eh. Ajá. Mm. Ah, mira, pues sí, yo siento que algo que podría ayudar a lo mejor que, por ejemplo, me comentabas que a veces como que lo hacías todos los días y como que a veces, mm, pues, te ponías a hacer otras cosas, ahorita ya estás como haciendo otras cosas o dices: "Ay bueno ahorita no es momento", algo que te podría recomendar a lo mejor es empezar poco a poco, o sea, que no lo hagas todos los días, sino una vez a la semana, por 1 o 2 semanas, luego si te sientes cómodo después de 2 semanas, pues, hacerlo 2 veces a la semana, ir incrementando poco a poco cada 15 días y ver cómo te vas sintiendo. Creo que podría ser bueno o si quieres como aventártelo un poquito más a lo mejor tú dices: "Ay, no, una vez a la semana es muy poquito", pues, podría ser un día ves la película y al día siguiente editas, al día siguiente haces todo y luego el otro día, o sea, como que no todos los días ver películas, porque siento que si empiezas como todo, luego te puedes desmotivar, luego te puedes abrumar, luego puedes ser muy cansado, pero si lo haces paulatino, es mucho más fácil que crees una rutina y un hábito, cuando es poco a poco, este, y lo vas incrementando también poco a poco. No sé, ¿si crees que eso sea algo que te pueda ayudar, o que sea algo factible para ti?
Pues sí, creo que justamente, ¿no?, tomármelo. de maneras un poquito más relajadas, donde pueda dividir justamente, como dices, el tiempo, quizás ir incrementándolo, o o mantenerlo mantenerlos de una manera más estable, porque, digamos que cuando empecé este pequeño proyecto, quizás mi error de novato fue pensar que todo el todos los días tenía que subir algo, entonces me forcé, quizás unas 2 semanas a ver 1 película diario, a editar diario y quizás eso también hizo que que lo viera como ya algo pesado, como algo aburrido, pero, pues, quedé como con ganitas de seguir haciéndolo, ¿no?, entonces, es muy probable que que sí te tome la palabra en este sentido de de dividirlo en en semanas, ¿no?, ver si 1 semana puedo hacer quizás por lo menos 1 2, y ver si en en el tiempo siguiente, pues, puedo o aumentar o mantener ese ritmo, porque me siento, digamos que sí, pues, tomé un error de novato, me quemé muy rápido y y me sentí como sin ganas, pero, pues, viéndolo de esa manera creo que podría ser como más sano, ¿no?, hasta para mí.
Ujú. Claro. Exacto, sí, o sea, como no es lo único que haces, es importante que lo incrementes poco a poco, como tú dices, para que no explotes y te agotes. Sabes que, bueno, aquí estoy para lo que necesites y que tengas una excelente tarde.
Muchas gracias.